อือ ใช่ มันจะเป็นแบบว่า อารมณ์แบบใน Warhammer 40K อะครับ ก็คือจะมีพวกลัทธิ มีอะไรอยู่อย่างงั้นน่ะ ที่มีการบูชา บูชาแบบว่าความโหดร้าย ความป่าเถื่อน อย่างงั้นน่ะ
อืม อา อ๋อ อืม อา พอเข้าใจได้เนาะ โอ้โฮ ฟังดูแล้ว เท่าที่ฟังมาเนี่ย หนังที่คุณพูดมา หรือว่าที่ได้อะไรมาเนี่ย ฟังดูมีความน่าสนใจมาก ๆ เลยนะครับ อืม แต่ยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าเนี่ยไว้คุยกันใหม่นะครับ
ใช่ <chuckles> ครับ ได้ครับ สวัสดีครับ
ครับ สวัสดีครับ